กางเกงขาสั้นเนี่ยนะครับ โอ้ ต้อง ต้อง ต้องบอกก่อนว่า ในสมัยก่อนตอนเราเป็นเด็กอะ เราจะไม่ได้มานั่งดูครับว่า เฮ้ย <smacks lips> การใส่กางเกงกี่ส่วน ๆ มันถึงจะเหมาะกับรูปร่างของเรา มันถึงจะ อา พอดีกับสิ่งที่เราเป็น แต่เหมือนกับว่า <smacks lips> เหมือนเขาเองอะมีการคิดไงคุณ แบบว่า ก็เรียกว่าเขาเคย เคยเจ็บมาก่อน คือเขาเคยใส่เสื้อผ้าที่มันไม่ ไม่เหมาะสมมาก่อน แบบว่า อืม ใช่ ๆ
เออ ค่ะ ว่า? อ๋อ <chuckles> อ๋อ ไม่เหมาะ ไม่เหมาะกับรูปร่าง อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ? ทีเนี้ยพอดีได้ยินว่า แบบไม่เคยสนใจเลยว่า กางเกงมันมีกี่ส่วน ๆ แล้วกางเกงเนี่ยปกติอะ คือหลัก ๆ เลยเนี่ยค่ะมันมีกี่ส่วนเหรอคะ?
ผมไม่แน่ใจครับ แต่ว่าถ้าเป็นเด็กเมื่อก่อนเนี่ย เวลาเราซื้อกางเกงครับ พ่อแม่ก็จะบอกว่า "ซื้อเผื่อไว้เลย เดี๋ยวสักแป๊บเราก็โตแล้ว เดี๋ยวกางเกงมันก็จะหดลงไปเอง" แต่ในความเป็นจริงครับ อืม คือกว่าเราจะโตอะกางเกงตัวนั้นก็ขาดตูดไปแล้วครับ ตอนนั้นน่ะ <chuckles>
ค่ะ อืม อา ค่ะ <chuckles> คุณไปนั่งยังไงคะเนี่ย? คุณเอาตูดไปไถลเหรอ? มันถึงได้ขาดตูดได้เนี่ย เออ ปกติเขาขาดตรงอื่นกันไหม? <laughs> เอาตูดไปไถลแน่ ค่ะ อ๋อ กึ๊ก
เออ อ อ้าว เราเป็นเด็กไง เราเป็นเด็กไงครับ มี อือ มีคลองหน้าบ้าน ปั่นจักรยาน วิ่ง เล่นกับเพื่อน อา มีการ สไลด์ ดิน สไลด์ หิน สไลด์ เนิน ลงคลองครับ อ้าว แล้วแบบสไลเดอร์ เน่าะ ซนสิครับ เราเป็นเด็ก เด็กที่ไหนไม่ซนล่ะ โอ้ โถ่ <chuckles>
อ๋อ ค่ะ โอ้โฮ! ซนนะเนี่ย <chuckles> อ เออ เด็กอย่างเราเนี่ยอาจจะไม่ซนนะคะ เออ เนี่ย เท่าที่ดูเนี่ยคือเหมือนเคยได้ยินน่ะค่ะว่า แบบมีกางเกงแบบขา 3 ส่วน 4 ส่วน 8 ส่วน อะค่ะ คือก็เลยไม่แน่ใจว่า เออ ปกติเนี่ยคุณใส่เป็นแบบ สั้นแบบประมาณไหน? มันถึงจะดูดี แล้วก็ถึงจะเหมาะกับขาของคุณเนี่ยค่ะ ช่วงเรียวขาของคุณน่ะค่ะ
อือ อืม อา นั่นแหละ อา อ๋อ

อุ๊ย ไม่นานครับ ประมาณ 9 7-8 ปี ตอนนั้นก็ยังแพงครับ สำหรับเด็กมอ มอ ม.ปลาย อะ กางเกงยีนตัวละ พันห้า นี่คือ โอ้โฮ! ไม่ใช่เล่น ๆ นะครับ แพงมาก
อ๋อ ค่ะ จริง จริง ก็ถือว่ามีราคาอยู่นะคะ พอจะบอกตัวอักษรย่อได้ไหมคะ? ว่า เป็น เป็นกางเกงยีนแบรนด์ไหน ที่แบบทำให้คุณแบบวิ่งตามไปซื้อขนาดนั้นเนี่ยค่ะ?
กางเกงซึ ตัวอักษรขึ้นต้นด้วยตัว C ครับ เป็นสีดำ ๆ โลโกสีแดง
อ๋อ อ๋อ โอเค อ๋อ โอเค ค่ะ อันนี้พอ พอเห็นภาพนะคะถึงแบบ เอ่อ ความแบบลุกเท่ ๆ ของเขา ที่เขาแบบนำเสนอผ่าน เอ่อ แบบ อะไรคะ Brand Ambassador ทั้งหลายเนาะ แบบนายแบบ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เออ แล้วได้ไหมคะเนี่ย? ได้ไหม? ขอคุณพ่อได้ไหม? โอ้ คุณพ่อใจดีจัง
อืม ใช่ ใช่ อา ใช่ครับ ก็ ได้ครับ ได้ จนตอน จนตอน พอด อือ อา พอได้มา ตอนนั้นผมเลยตระหนักครับว่า จริง ๆ แล้วเนี่ยครับ คนเราอะใส่อะไรก็เท่ได้ ถ้าเราหล่อ <chuckles>
เออ โอ้โฮ! อันนี้เป็น เป็นคำคมมาก ๆ เลยนะคะเนี่ย แบบฟัง ฟังแล้วแบบบาดลึกเลยนะคะ คือสรุปแล้ว เอ่อ กางเกงช่วยให้คุณหล่อ หรือว่าคุณหล่ออยู่แล้ว แล้วใส่กางเกงแล้วมันหล่อขึ้น ประมาณไหนดีคะ? <chuckles>
อือ อืม <chuckles> อืม แต่ ไม่ครับ ตอนนั้นผมรู้ตัวเลย ผมรู้ตัวเลยว่า ผมไม่หล่ออะ เพราะผมใส่แล้วมันเหมือนแหนมอะครับ ตอนนั้นน่ะ <chuckles> เออ โอ้โฮ
โอ้โฮ น่าเอ็นดู เหรอ? <chuckles> เอ็นเดูเนาะ เออ ค้นพบใช่ไหม? ค่ะ
เออ ใช่ เราก็ค้นพบ คือไอ้ขาสั้นน่ะเราก็ยังพอเข้าใจได้ว่า เฮ้ย ใส่แล้วมันยังขายาว อะไรเงี้ย อะ ใส่เสื้อผ้าที่มันเข้ากับตัว อะ มันก็โอเค คือจุดเปลี่ยนจริง ๆ อะ มันคือกางเกงตัวนี้แหละ เราใส่แล้วเรารู้สึกว่า มันไม่เข้ากับเราเลย แต่เพื่อนเราอะมันเข้า เพราะว่าในเรื่องของลักษณะทางกายภาพ อะไรพวกนี้เนาะ ของเพื่อนผมอะมันมีความเหมาะสมมากกว่า เพราะฉะนั้นอะครับ เขาใส่อะไรกลายเป็นว่าเขาอะดูดี มันเลยทำให้เรารู้ด้วยว่า เฮ้ย จริง ๆ แล้วอะ คือบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเสื้อผ้าที่มันมีราคาแพงอะไรหรอก แต่ว่าพยายามหับหาสิ่งที่ มันเข้ากับเราได้มากที่สุดอะจะดีกว่า เพราะตอนเนี้ยตัวเลือกมันเยอะมาก แบบเราสามารถ ไม่จำเป็นต้องซื้อของแพงเนาะ เพราะแบบราคาถูก ๆ แบบ 100-200 เงี้ย เขาก็ทำตีตลาดแบบคุณภาพมาแล้ว อะไรอย่างเงี้ย อา อัน อันนั้นคือสิ่งที่ผมเรียนรู้ได้จากตอนนั้น
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม มันน่าอึดอัด อืม ใช่ เออ

ภาคอีสานครับ คือ อ่า โบ๊เบ๊เนี่ยอาจจะเป็นชื่อเฉพาะเนาะ แต่ว่าคือ ค ถ้า ถ้า ถ้าคุยกับคนอีสาน ผม ผมคิดว่าหลาย ๆ คนในอีสานน่าจะรู้จักโบ๊เบ๊ เขาจะเรียกว่าตลาดโบ๊เบ๊ครับ มันจะเป็นเหมือนกับโกดังใหญ่ ๆ แล้วเขาก็จะแบบ คือถ้าเป็นในสมัยนี้ ก็คือเสื้อกระสอบอะครับ เมื่อก่อนมันก็เป็นเสื้อกระสอบเหมือนกัน
อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม โอ๊ย! มัน เดี๋ยวนะ ฟังดูมันคล้าย ๆ ตลาดโรงเกลือไหม? คล้าย ๆ อย่างงั้นไหมคะ? อ๋อ
อา ๆ ๆ ใช่ ๆ ๆ ๆ ๆ มันคือตลาดโรงเกลือเลยครับ แบบว่าอยู่ในโกดัง คนก็เอาเสื้อผ้ามาแบบตั้งขาย ตั้งราคา อะไรเงี้ย เพราะตอนนั้นน่ะผมช็อกมาก เขาบอกว่า โอ้โฮ เขาซื้อมาตัวละ 100 กว่าบาท เฮ้ย 100 ด้วยซ้ำ แบบเสื้อผ้าตัวละ 100 อะ เราก็นั่งคิด โอ้โฮ เสื้อผ้าตัวละ 100 เราใส่ ใช่ โอ้โฮ คุณ คุณลองเทียบนะ เสื้อผ้าที่เขาแบบใส่มาเดินเล่นกับเราอะ เดินไปกับเรานี่แหละ แต่เขาดูแบบ โอ้โฮ เขาใส่แล้วดูดีมากเลยครับตรงนั้นน่ะ ใช่
อา นึกภาพออก อืม โอ้โฮ! ราคาถูกมาก อืม เป็นยังไง? ค่ะ ๆ อุ๊ย อยากจะนึกภาพตามเลยค่ะว่า ไอ้เสื้อผ้าที่เขาใส่เนี่ยค่ะ มันเป็นแบบไหนคะ? เป็นเสื้อเชิ้ตคอกลม หรือว่าแขนยาว หรือว่าแบบ เอ่อ พอจะอธิบายได้ไหมคะว่า ความเท่ ความหล่อเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคะ?
โอ๊ย ตอนนั้นคือเขาใส่เสื้อคอกลมปกติอะ เสื้อยืดคอกลม กางเกง กางเกง กางเกงขาสั้นทั่วไปเนี่ยครับ แล้วก็รองเท้า รองเท้าแตะ แค่นั้นเลยครับ
ฮะ? อืม ค่ะ ฮะ เอ๊ะ หรือว่ามัน มันอยู่ที่แบบหุ่นด้วยไหมคะ? หมายถึงว่าตัวคนใส่ พอเขาแบบหน้าตารูปร่างเขาดูดีอยู่เป็นทุนอยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยนะคะ พอเขาใส่เสื้อผ้าธรรมดา มันก็มีออราจับขึ้นมา เงี้ยค่ะ
อา ใช่ครับ <chuckles> นั่นแหละครับ คือเคล็ดลับการแต่งตัวให้ดูแพงโดยที่เราประหยัด ก็คือหน้าตาเขาดีครับ หุ่นเขาก็ดีด้วย <chuckles> อืม <chuckles>
อา <laughs> อ๋อ อันนี้เห็นภาพตามเลยนะคะ แล้วคุณจะทำยังไงล่ะคะเนี่ย? <laughs> จะทำยังไงดีเอ่ย? อ๋อ ค่ะ
<chuckles> อันนั้นมันก็ไม่ใช่อย่างงั้นเสมอไป คือ คือเหมือนกับว่า เหมือนตอนที่เขาพยายามเลือกเสื้อผ้าอะครับ เขาก็เหมือนก็บอกเราว่า เฮ้ย เขามันมีรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ อยู่ ก็คือเหมือนเราต้องพยายามหาสิ่งที่มันเหมาะกับตัวเราเองครับ อย่างตอนนั้นก็คือเพื่อนผมอะ เขาแบบ อ่า เล่นกล้าม อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม อา เป็นคนเล่นกล้าม เป็นคนที่ ตัว ไม่ได้ใหญ่มากครับ แต่ว่าเรามองดูเรารู้ว่าเล่นน่ะ คือเขาก็จะพยายามเลือกเสื้อผ้าที่แบบมันพอดีกับตัวเอง หรือแบบจะเป็น แอบ ๆ จะเป็น บอดีฟิต นิดหนึ่ง เวลาใส่ปุ๊บ มันจะได้ดูแขนแบบแขนตึง ๆ ตุง ๆ อะไรเงี้ย ดูแล้วแบบว่า เออ
ค่ะ อืม อืม ค่ะ อ๋อ นึกภาพออกเลย กล้ามใหญ่ อ๋อ กล้ามใหญ่ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา ไปเจอลุก อุ๊ย เดี๋ยว ๆ ตึง ๆ นี่เข้าใจนะ แต่ตุง ๆ นี่ไม่ค่อยแน่ใจนะคะ คือกล้ามเนี่ยมันไม่น่าจะตุงเนาะ เรานึกภาพแบบว่า เออ บอดีฟิต ก็คือเสื้อที่มันพอดีรูปร่างนิดหนึ่งใช่ไหมคะ? ที่แบบ อ่า มันค่อนข้างแนบเนื้อ เวลามีกล้ามเนื้อที่แขนเนี่ย มันก็จะปูดออกมาให้เห็นเนาะ แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาใช้คำว่าตุงหรือเปล่านะคะ มันก็เลยแบบ อะ เดี๋ยวนึกภาพตามนิดหนึ่ง แต่ว่าเท่าที่คิดตามเนี่ย ดูดีมาก ๆ แน่ ๆ เลยอะค่ะ แล้วกางเกงขาสั้นล่ะคะ เป็นแบบไหนอะคะ?
<chuckles> <chuckles> เออ อา ใช่ อา อ้าว มันก็มี อ้าว <chuckles> ใช่